Então de a gente decidiu, né, eh, a gente decidiu transformar como a foto a pergunta original, eh, eu vou transformar a culinária americana, cozinhando no quarto da nossa
Boa, aham, vocês tiveram que dar um jeito rápido, né?
Aí, só que a primeira coisa Tivemos que dar um jeito, só que é evidente vamos lá, é evidente que o quarto não tinha fogão, não tinha cozinha, não tinha uma Como é que a gente fala?
Uma gambiarra, vocês tiveram que improvisar alguma coisa pra atender essa necessidade?
Exatamente. Exatamente, então meu primei a primeira ideia era eram Eh, naquela época já existia internet, era 2002, mas já existia internet, mas num ti eu acho que não tinha Amazon, mas você já podia comprar alguma coisa, ou pelo menos olhar, né? Aí a gente foi olhar lá no no site da do Walmart, que é o eh, que é o principal, na época ainda é, né, a principal rede pra compra de eh ,coisas pra camping, não é.
Uhum. Joia.
A gente viu primeiramente um f forno a gás que era aquele um gás pequeno, né, o botijãozinho pequeno.
Uhum.
Só que a gente pensou assim: "Cara, se a gente tru trouxer um botijão de gás aqui em num forno, e alguém pegar, vão acusar a gente de ser terrorista. <laughs> Principalmente porque ele era colombiano, né.
Gente, já tinha esse problema, né. <giggles> Então essa foram as primeiras adaptações que vocês tiveram que fazer, né, trazer ali um processo, ah, onde vocês tivessem a opção de cozinhar dentro do quarto a sua comida brasileira, a sua raiz, do que você tinha.
É, eu falei: "Olha, não é me Sim. É, a primeira e é, exatamente, ao colombiano também, né, a primeira ideia foi essa.
Ou colombiana.
E ele deu a ideia, eu falei: "Olha, é melhor não mexer com gás não", e aí, a a gente viu outra opção é, a gente viu outra opção que era um fogão de 2 boca, pequeno assim, elétrico, exatamente, que era é uma resistência que ela esquenta com a eletricidade, então lógico, é é tipo, é pronto vai esse aqui mesmo, era pequeno assim.
<laughs> Certo, elétrico? Ok. Mas você podia botar uma panelinha ali pra cozinhar em cima?
É é mas a gente comprou as panela, teve que levar escondido né, no

É, é realmente, ain ainda não é a mesma coisa do Brasil, né, porque é evidente que a a lá em casa a gente não tem empregada doméstica, a no máximo a gente contrata uma faxineira 2 vezes por mês, né. Esse é o máximo que o orçamento permite, né, então. Mas a minha esposa é uma excelente cozinheira, quando ela tem tempo ela ela faz para gen e o e tipo assim, quando ela quando ela ela é enfermeira, né. Quando ela vê que sim, que vai vai estar puxado a semana, a gente cozinha, e a gente congela
Sim. Aham. Ah joia, já é uma boa tática, né, de manter uma co uma alimentação saudável e ainda manter as raízes, né, daquele que vocês gostam.
pra durante a semana. Exatamente. Exatamente. Ah e ela ela é go ela é go goiana, mas com a eh, influência mineira, a família dela era parte de pai era de Minas, e foram para Goiás, eu nasci em Goiás. Então ela faz aquele feijão tropeiro que é uma coisa mais deliciosa do mundo, Nossa Senhora!
Hum. Hum, gente que delícia, não é para todo mundo não, viu, feijão tropeiro é uma comida que tem umas técnicas aí, e ela consegue reproduzir então aí nos Estados Unidos hoje.
Não. Exatamente. Nossa, é uma receita de família de gerações a eu eu já eu já eu já falei para ela se inscrever em um, eh, em alguma competição de culinária com esse prato que ela vai ela vai na conta, né, ela diz que, nã
<laughs> Gente, isso daí não é, eh, papo de marido apaixonado não, né, porque de fato é muito bom.
Não, não, sabe, a a a ok, eu até posso te comprovar que não é, porque a gente a gente frequenta a Igreja Batista, não é, e, eh, todo do domingo depois do culto tem a tem um almoço lá, né, do e e às vezes eles contra é.
Hum. Certo. Convívio ali entre as entre esses membros, né.
Exatamente, às vezes eles contratam cozinheiro, às vezes a os membros, eh, se eles, ah, são voluntários para fazer o almoço enquanto tá rolando o culto, né. E e o feijão tropeiro da minha esposa é o quando ela não tá cozinhando, eh
Uau. Tem ovo no feijão tropeiro da sua esposa?
eles pedem para ela Tem, tem completo, tem um toucinho lá, tem um completíssimo, couve, o que você é o feijão tropeiro raiz, né, o tipo na
Couve também? Gente uau, eta, isso aí sim.
E e eu fiz o feijão tropeiro dela na igreja é aquela coisa. Agora é, vamos lá
Que não é uma comida que você comia na sua infância, né, mas que você adaptou depois que casou.
É, exatamente, eu, eh eh ,eu não comi realmente no em Cuiabá. Eh, agora é, vamos lá, não é um prato saudável, isso aí não dá pra não dá para negar, porque é é meio pesadinho.
Uhum. <giggles> É. É porque tem muita gordura, né, os os embutidos, é saboroso, dá para comer assim uma vez no mês, não precisa não dá para ser tanto.
Exato. Sim. Ela já fez light, versão light, e realmente não é a mesma coisa, então a a gente alterna no caso. Mas é isso daí, é assi
Hum, imagina. É, o ideal é o equilíbrio, olha
assim eu me adaptei nos Estados Unidos é, e
Que bom viu, que bom que você deu uma forma teve um jeito de se adaptar, e hoje ainda tem a opção de comer as as coisas do Brasil, olha parabéns.
Ok.